آه بالضبط. أقعد أنا وابن عمي كل واحد ماسِك طبق كده وعَمَّال ياكل. يعني لأ ذكرى جميلة وما عنديش بس الذكرى دي، ده أنا عندي ذكريات تانية بقى، يعني مع ستي بقى
أوكي. آه. أنا فاكر إن أنت يعني عندك ذكريات كتير مرتبطة بالأكل، بس خلّيني أسألك عن الأكلة دي بس قبل ما نشوف حاجة تانية، وهي أنت الأكلة دي كمّلت بقى آآ إن أنت تاكلها بعد ما أنت كِبِرت والّا اللي هو لأ خلاص وقّفت بقى عند اللحظة دي وقُلت أنا كِبِرت أكيد مش هاكل الحاجات دي تاني؟
إمم. آه. أنا مُحرَج الصراحة إن أنا أقول لك الكلمتين دُول، بس أنا لحد دلوقتي باكلها. <chuckles>
ياه! عشق الطفولة فعلًا.
آه. لحد دلوقتي باكلها يعني، والله بجد باكلها ما عنديش مشكلة، بس لو اتعملت مع بعض، يعني لو اتعملت مع بعض ها هاكلها صراحة وأحط عليها لدرجة إن أنا يمكن يعني كنت قاعد مع ناس صحابي، ماشي، فإحنا يعني والله بجد، لأ إحنا كنّا قاعدين بناكل في مَطعم، كنّا بناكل في مَطعم شعبي كده مش فاكر الاسم أو بعيدًا عن اسم المَطعم يعني فاهم، فهو كان بيقدم الأكل ده عادي، فأنا طلبت الأكل فاهم، فهو صادف إن هو كان الأكل اللي أنا طلبته ده اللي هو الرز مع ال مع الفاصوليا كان مَطعم شعبي على فكرة كان بينزِّل معاه ملوخية صغير كده، فعايز
آه. أيوه. عزمتهم عليها؟ أيوه. أوكي. آه. أنت لقيت الفرصة بقى قُلت لازم تستغلها.
انتهزت الفرصة بجد أنا ما سمّيتش، عارف أنت اللي هو ما سمّيتش، أنا حطيت التلاتة على بعض بقيت بارمي ده على ده، على ده، العيال صحابي بصّوا لي ك
آه. طَب reaction صحابك؟ آه، لسه هاقول لك.
والله أنت لو تتخيّل ريأكشنهم تقريبًا ما كانوش عايزين ياكلوا والله بسبب المنظر اللي هُم شافوه.
هُم اتقرفوا وقالوا مش هياكلوا بعد ما شافوا المنظر ده. <chuckles>
والله والله عايز أقول لك دوّقتها لهم عجبتهم جدًا، والله لدرجة إن هُم يعني واحد منهم عَمَل نفْس اللي أنا عملته، بس ما ما حطّش على الأكل آه، ما حطّش الأكل على بعضه الصراحة، هو قِرِف إن هو يحطّ الأكل على بعضه، بس إيه، يعني بدأ إن هو ياكل ياكل المعلقة ياخد هنا وهنا وهنا وي إيه، ويقلِّبهم في بُقّه زي ما بيقولوا كده. عجبه جدًا.
عملوا زَيّك؟ ياه! أوكي. يعني واضح إن أنت نقلت الثقافة دي كمان لصحابك، يعني بالرغم من إن هو ما كانش عاجبهم في الأول زَيّك، بس جميل جدًا إن أنت قدرت تنقلها لهم. طَب في بيتك أنت لحد دلوقتي بقى بتحب إن أنت يعني تعملها وتقول لوالدتك تعملها لك وكده؟
أيوه. فيروسي. آه والله فعلًا، فعلًا دي حقيقة، لمّا ب لمّا بيصودف مثلًا إن هي مثلًا تكون عاملة حابّة إن هي تعمل مثلًا ملوخية fresh أو حاجة زي كده، أقول لها: "طَب ما تعملي معاهم رز وفاصوليا،"
إمم. آه، زوّدي الحاجتين دُول يعني بالمَرّة.
آه، آه، بالعكس عايز أقول لك الفاصوليا البيضا دي لوحدها حتى مفيدة و وحلوة. ي يعني أقول لك حاجة، أكتر حد مميز في الفاصوليا البيضا هي ستي، بأمانة يعني ما أكدبش عليك، بتعملها طعمها جميل، عارف أنت الب الفاصوليا البيضا بيبقى فيه منها نوعين كده، نوع بيكون ماسِك نفْسه ونوع مهري، اللي هو تحسّ إنّها بتدوب كده، بتدوب حرفيًا، القشرة بتاعتها أصل هي ليها قشرة خارجية كده، تحس إن القشرة الخارجية كده بتنفصل كده عن الفاصوليا نفْسها وتدوب كده، تنزل كده تتكسّر في الأكل. <tsk> آه، أنا هاقوم أعمل الأكْل دلوقتي ده، أنا هاقوم دلوقتي حالًا أرُوح أعمل آه.
أيوه. آه آه. أيوه. آه. ياه! هو شكلك يعني أنت تصوّرت بقى الفاصوليا بتاعة جدتك واللي هو خلاص أنت مش قادر تمسك نفْسك.